Ну слушай, ну, в целом звучит это очень увлекательно и очень интересно. И показывает, что ты не просто творческий ребенок, но ты как бы ребенок, который умеет выбрать для себя была ребенком таким, который умеет выбрать для себя то, что что ему лучше, а не то, что ему диктуют другие. И ты даже, может, и боялась осуждения, но ты при этом всё равно это делала, потому что ты шла с по своему пути. Это очень к ну, круто, как по мне, и родители это должны были, прям поощрять.
Мгм. Ну, тогда, видимо, как-то не было особо принято поощрять, тогда были другие совсем ценности, другое воспитание. Главное, чтобы ребенок был одет, обут, эх, накормлен, ходил в школу, учился.
Мгм. Ну да, такое тоже было. Да, это верно. Ну, а вот не играли ты вы так еще, знаешь, из этого, одуванчика, делали тоже куколок и, в, э, как это, стебель- это были волосики, которые были кучерявые, если в воду положить.
<inhales> Ой, я вот 1 раз вообще про такое слышу. А как-то вот, э, нь не, такого у нас не было. А, ну ш какие у нас были игры? Я вырезала из журналов какие-то вот бумажки. А, или были, знаешь, такие р м, как, м, книжки, а, где были тоже, э, девушки нарисованы и были разные наряды, и можно было им менять наряды, подгибая там уголки.
Ну, то есть ни не делали такое в детстве? Мгм. Да. Мгм. Да. Да. Это очень интересно, да, а ты рисовала сама наряды такие?
Ам, ты знаешь, я не особо любила рисовать в детстве, я любила писать, сочинять, писать, всякие стихи, вот такое. Мгм.
Ну да, понятно. О, даже стихи ты писала. Вот к во скока ты 1 стих написала?
А, ну 1 стих я написала, может быть, классе в 5, наверно. А 1 книжку, наверно, еще раньше, может быть, даже в 3 классе я писала.
Ты целую книжку написала!
Мгм.
Ого. И и чем ты сейчас занимаешься? Повлияло ли это на твою работу теперешнюю?